Moi, je pense que, comme on a dit avant, heu, partager un peu le l'exemple, c'est la seule je vois pas d'autres façons, vraiment, de et vraiment, peut-être, parler à ses à sa famille aussi, si sa famille, elle est pas au courant. La famille, ça aide beaucoup, moi, ma famille, ça m'a aidée beaucoup, heu. C'est plus délicat, la famille, c'est vraiment la celles qui vont être plus heu, si vraiment ils voient que, heu, ses amis et sa famille sont un peu, heu, angoissés ou
C'est vrai. C'est vrai. Mmh mh. C'est vrai.
peut-être qu'ils devraient se posera des questions. Mais après, s'ils voient que quelqu'un d'autre
Bah, tu as s vas-y.
son ami, quoi, tu lui dis que tu es tu es allé voir un psy: «Moi je suis allé voir un psy l'autre jour, ça m'a beaucoup aidé, nanani»
C'est vrai, hein, de dire, heu <chuckles> non, mais c'est vrai, de se montrer aussi soi-même en de se montrer soi-même se montrer soi-même en vulnérabilité, en fait, c'est c'est super important et ça lui, le positionne pour, heu, faire de même, quoi. C'est sûr. Heu
«c'est c'est génial» «c'est pas mal! Heureusement!» <chuckles> Et oui! Et après, tu peux pas. Moi, je pense pas que tu puisses non plus aider les tu peux aider les gens, mais tu peux pas les tu peux pas les forcer et les gens, ils sont responsables d'eux-mêmes, après, ils se
Exactement.
et les gens et c'est ils décident de leur avenir, hein, et s'ils veulent pas s'aider, après tu peux rien faire, hein. C'est c'est tu peux soutenir, mais tu peux pas
Non, c'est sûr.
c'est c'est pas, heu, c'est pas à toi de faire l'action en soi, voilà. C'est c'est mon avis. En plus, je suis un peu, heu, méchante! <chuckles>
Exactement, ouais. Et c'est là, le ran non, bah, non, c'est normal, c'est et puis c'est c'est, du coup, c'est c
Et ça, c'est malheureusement, les gens, ils veulent pas bouger, ils veulent pas changer, tu peux pas les aider, quoi. Tu peux pas tu peux les aider, mais tu peux pas les forcer.
Ouais, c'est s C'est ce qui est super délicat, du coup, heu, m et heu, sachant que nous, on n'est pas formés à ça non plus, en tant qu'amis. Heu <chuckles> donc, heu
Et oui, c'est ça, c'est mon avis. Et non, exactement. Et oui, non et non, on est, nous on est, voilà, on est co parce que, déjà, nous, on a nos problèmes à nous. C'est c'est c'est compliqué de surtout quand toi, tu es pas bien. Moi, même quand je suis pas bien, c'est très difficile d'aider les autres, hein. C'est il y a beaucoup de gens, ils sont pas bien, hein, aussi, hein.
Mouais. Mouais, ouais, ouais, ce qui est encore ce qui est super difficile avec cet ami, c'est qu'il est, enfin, on le sent tous, en fait, on en parle beaucoup autour de nous, mais on sent qu'il est, heu, dans un limite dans un délire de persécution, si tu veux, où il heu, heu, i i i il s'imagine des choses et il voit la réalité de manière tellement déformée, heu et c'est et on a quand même un, enfin, tu vois, il y a des moments où on fait que écouter et on se dit, en fait, heu, on a il faut qu'on fasse plus, il faut qu'on lui dise, heu: «En fait, là, c'est là, tu es dans un délire» et c'est un peu le rôle des amis, mais c'est super dur.
Et oui. Et oui.